نعم أ أنا مش عارف ليه، يعني أنا برضه جاي من من مصر، فمصر تحس إن شوية إن الناس بتهوّل، بتقلقك فده اللي أنا حسّيته ما كنتش فاهم الدنيا، آآ النقطة التانية أنا كمان، امم
مش واعي. إمم. حسّيت اللي قدّامك ده يعني بيهوّل من الموقف، واللي هو مش مستاهل الوصف اللي هو بيوصفه ده.
بالضبط. أنا مش مصدّق إن هو مُسدّس حقيقي اللي في إيده.
آه أنت أنت من الأول ما كنتش عارف إنه مُسدّس أسري أ مُسدّس ح آآ حقيقي، آه.
مش مقتنع بيه، مش مقتنع بيه خالص، خالص يعني.
آه.
آمم يعني عايز أقول لك أنا ال ب بعد يعني ح هاحكي لك بعد كده المهم يعني، فأنا برضه ما كنتش مقتنع بالكلام دوّة، لغاية ما ابتديت ألاقي إن الناس بتقول لي: "ها أنت عامل هنا إيه؟" أنا عارفين إن المنطقة صعبة وبتاع، فأنا مش فاهم يعني إيه منطقة صعبة؟ آه منطقة صعبة يعني مثلًا منطقة شعبية زي عندنا مثلًا، لأ دي طلعت المنطقة دي آآ منطقة آآ، اللي هي في ناس آآ م من الجنسية دي نفْسها بيخافوا يغ يعدّوا فيها، دي بتاعة م م م آآ آه، بتاعة تُجّار مُخدرات
أيوه، آه. إمم. أيوه. ياه! آه، فأنت أنت ما كنتش عارف طبيعة المنطقة.
وتُجّار المُخدرات دُولة آه، ال الشارع ده من أخطر الشوارع اللي البوليس ما يقدرش يُخشُّه لوحده، يعني لمّا بييجي بوليس بتيجي فرقة.
أصلًا! فأنت عَدَم إدراكك للحجات دي هو اللي ما كانش مخلّيك خاي خايف أصلًا؟
يعني ضابط بوليس وعربية واحدة أنا ما كنتش فاهم، أنا ما كنتش اعرف، أنا عرفت الحاجات دي بعدين.
إمم. ولمّا عرفت خُفت.

فباقول له: "أنا بصراحة كنت زعلان منّك" قال لي: "زعلان؟ أنتَ تعرف إيه اللي حصل لي؟"
آه اللي هو أنتَ ما بتكلموش وكده. آه حصل إيه بقى؟
فباقول له: "إيه اللي حصل لك؟"، قال لي: "فاكر ال ال الولد اللي هو كان ماسك ال" قُلْت له: "آه."
آه.
قال لي: "أنا كنت حاسس إنه هو في حاجة غلط، دخل عليَّ المحل كانت الساعة 13:00 الضهر والدنيا هادية أوي، وعمّال يتلفت حواليه وبعدين قال لي: 'هات الفلوس' ومسك المسدس بيقول لي: 'أر register من هنا.' وبصيت لاقيته ضربني طلقة في صدري"
امم. إيه؟! <gasps>
بيقول لي: "أنا كل اللي أنا عملته أخدت التليفون، وقعت على الأرض." بيقول لي: "طلبت البوليس وما أعرفش إيه اللي حصل". يقول لي: "بعد كده لما فُقْت قالوا لي إن الرصاصة استقرّت جوّه وقال له: إن أنا ما أقدرش أحفر للعمق ده عشان أجيبها." وقال لي أنا عندي جزء يعني الرئة تقريبًا اليمين حصل فيها shrink "وهو تقريبًا يعني عايش برئة واحدة. تخيّل؟ فَشوف إن أنا كنت ممكن أكون مكانه يعني ف آمم، م مع إن إيه؟ أنا اللي أنا عملته معاه أنا اللي عملته معاه أنا ده رأ يعني ده كان يعني فاهم الدنيا، وفاهم الحياة وقال له: "اللي أنتَ عايزه" قال له: "افتح كاش register "فتحها له على طول.
آه. امم. ياه! ياساتر. ده إيه ده؟ لأ، امم، أنتَ أدركت بقى. أكتر آه.